<laughs> آه.
مثلًا. يعني آه مثلًا، يعني آه، فاللي هو فجأة أنت مرّة واحدة يعني طَب يا رَبّي ي طَب يا رَبّي أعمِل إيه؟ أعمل إيه يا رَبّي في موقِف زي ده؟ آه، يعني
إمم. اهم. حاجة مش عامل حسابها ظهرت فجأة كده. إمم.
أ بالضبط. ما أنت هتعمل لها إيه؟ بس، فيعني سريعًا كده قُلت لهم: "ده أنا يعني ناسي حاجة هانزل أتصرّف أجيبها بسرعة كده من تحت." و وخبّطت على حد من الجيران، قُلت له: "أنا يعني مزنوق في معلقتين دلوقتي يعني محتاج معالق." <tsk> هو الراجل نَفْسه كان مستغرب أصلًا جاري اللي هو يع ي "معالِق إيه يا ابني اللي أنت" آه، اللي أنت آه. فقُلت له: "أنا عندي عندي عزومة وال" آه. بس، ف
إمم. اللي هو موقِف غريب. <laughs> اللي بياخُد آه. اللي هو ال ال اللي بياخُد حاجة اللي بي مثلًا اللي بيحتاج حاجة من جاره مثلًا، آآ بيسأل م ما عندكش مثلًا شوية خُضار أو مش عارف حاجا اللي هو إنما معلقة أو معلقتين مُحرِجة شوي آه، آه. آه.
الحاجات المنطقية آه، يعني آه. حاجات منطقية، آآ بس. فبعدين بقى بعد ما خلّصنا، فاكتشفت إن ماما أصلًا كانت باعتة أكْل لحد يعني وكانت باعتة معاه المعالِق بقى وكده، فيعني <laughs> فقُلت لها: "يا ماما ليه، ليه يا ماما، ليه يا ماما كده؟" بس. فده كان أحد ال ال المواقِف مثلًا اللي آه. يعني اللي شوية اللي ش آه. اللي شوية، بس الواحد الحمد لله كان ساعتها عِرِف إيه، يعني يعني اتصرّف كده تصرُّف سريع.
إمم. آه. يا سلام يا حاجّة. <laughs> آه. آه بتحصل، بتحصل، إمم. إمم. إمم. إمم، حلو أوي. آمم يعني سرعة البديهة والتصرُّف السريع في المواقِف دي فعلًا بتبقى إنّك تتدارَك الموقِف بسرعة يعني. طيب الم أنت يعني على طول كده في العزومات مثلًا بتعمل أكل بيتي والّا أوقات كده بتطلُب طلبيّات من برّه مثلًا؟
أيوه.

آآآ بُصّ، خلّيني أقول لك إن دايمًا العزومات دايمًا بيبقى فيها شوية مواقِف كده حاجات مُحرِجة كتير. يعني بس الموضوع بيعدّي بصورة اللي هي إيه، بصورة لطيفة، بصورة كوميدية. يعني أنا قبل كده حد من من زمايلي كُنّا عاملين عزومة في البيت، فحد من زمايلي آه، قال لي: "أنا عاوز كُوبيبة." <tsk> فيعني <tsk> م ماشي، الكُوبيبة يمكن أكلة شوية معروفة عادي، بس لكن إحنا مثلًا مش مش شائِع إن إحنا بنعملها أو مش على طول على ال على السُفرة بتاعتنا يعني وكانت شوية خارج نطاق ال الأكل. يعني دايمًا الكُوبيبة دي بتتعمل مع المشويّات والحاجات اللي زي دي و <tsk> أنت فاهمني؟ آآ
آه بالضبط. إمم. قُل لي بقى. آه. <chuckles> آه. إمم. مش مش أكلة مصرية هي تقريبًا، صح والّا إيه؟ آه، آه. آه.
لأ، مش مصرية. آه، مش مصرية آه، المفروض إن هي أكلة سورية يعني أو السوريّين بيسمّوها الكُبّة. آآ ف <tsk> في حاجة بعيدة شوية عنّنا. فأنا قُلت له قُلت له: "ماشي." فاهمني؟ ولحُسن الحظ يعني ماما كانت بتعرف تعملها وكده فقالت لي: "طب إحنا هنحتاج لها،" 1، 2، 3. <tsk> ف ال الموقِف كان طريف، أنا فكّرته بقى بالموقِف يعني وإحنا إيه، وإحنا بناكُل بقى اللي هو قُلت له: "يعني الناس كُلّها بتطلُب طلبات عادية وحاجات عادية أ آآ إيه الكُوبيبة اللي أنت طالبها دي؟ كُوبيبة إيه؟ هتاكل ال ال ال" آه، على الأكل آه، كل الأكل بتاعنا يا أخي ال اللي موجود العادي يعني. ف فبيبقى في شوية مواقِف أحيانًا بتبقى جميلة، لكن أشوف أنا مثلًا من ال من وِسط العزومة دي كُلّها، أنا مثلًا فاكر صديقي ده تحديدًا وتربطُني بيه مَعزَّة خاصة يعني ل لغاية دلوقتي ويمكن كان بداية زيادة المَعزَّة دي موضوع ال الكُوبيبة. ففي حاجات لطيفة يعني كتير بتحصل صراحةً ف ف بخصوص موضوع الأكل يعني.
أها. صحيح. إمم. <chuckles> إمم. <chuckles> على الأكل ها؟ ما تاكُل الموجود. إمم. إمم. صح. أها. بتبدأ ال آه. آه، آه، بتبدأ طبعًا ال آآ آآ ات أو خلّينا نقول العلاقات أو خلّيني أقول العلاقات بتقوى بالمواقف اللي زي دي بقى ب ب بهزار، باللي هو تقَارُب في ال
بالضبط. إمم.
آمم آه. يعني في خُد وهات يعني. طيب، آآ
آه. الأكل كمان جميل ب يعني بيخلّي حتّى لو بتقول بينك يعني بيني وبينك عيش وملح، فالتعبير نَفْسه كمان مربوط بال بال بال بالأكل وبال و وبالعزومات وكده أكتر يعني.
إمم. إمم.